Né? Quando eu cheguei aqui eu fui me entender me entender como é que era o paisagismo, eu tinha um projeto de uns amigos que eu vim tocar aqui também, mas aqui é completamente diferente, né, o que é de sombra lá é de sol aqui. <chuckles>
Olha só! Nossa. É tudo ao contrário. <chuckles>
É o contrário, isso tem os viveiros, eh
Até a questão da das plantas também, né, que que sobrevivem com a questão da mudança de estação, de clima.
Sim, é. É exatamente, é completa eh, tem as mesmas plantas mas, a técnica é diferente. Conversei muito com a paisagista. É, aí fui levando, fiz algumas já algumas varandas que eu fiz curso de personal organizer também, fiz alguma coisa. Eu tinha um projeto com uns amigos que eu tocava, gerenciava. Aí mas atualmente, me surgiu um trabalho home office que eu nunca tinha feito na vida.
Você teria que se reinventar ali, também, né? Olha só, gen <laughs> E aí, também o negocio tá indo.
Nunca tinha trabalhado em home office.